Ya, eee, zor bir dönem atlattım diyeyim. Eee, 3 sene önce yurt dışına taşındım ve, eee, bu dönemde tabii ki, yani, yalnızım. Yalnız yaptım bu işi. Eee, hem bu kararı alma süreci hem, işte, ondan sonra taşınma süreci, e, bir yandan tabii ki ailemi, arkadaşlarımı orada bırakmak, hani, bu gerçekle, böyle, yavaş yavaş yüzleşmek, eee, onların eksikliğini ve başka tabii ki, eee, hani, yeni bir ülkeye, yeni bir dile, yeni insanlara alışmayla beraber gelen o eksiklikler, insanın özlediği şeyler, ya, bu, böyle, duygusal olarak gerçekten, eee, beni zorladı. İşte, ne zaman, hani, biraz kendimi kötü hissetsem hemen ya bir aile bireyini ya da, işte, bir arkadaşımı ararken buldum kendimi. Çünkü orada, hani, konuşarak hemen içimi dökmek, biraz rahatlamak, böyle, eee, sakinleşmem gerekiyordu <inhales> ve bu dönem, eee, içerisinde tamam, ilk başları çok zordu ve bir şekilde herkes elinden geleni bana yaptı, eee, destek olmaya çalıştı. Ama şimdi artık neredeyse 3 sene geçti. Hâlâ ara ara, eee, tabii ki kendimi çok yalnız hissediyorum çünkü burada, işte, inanılmaz bir sosyal çevrem henüz yok. Belki de hiç olmayacak, bilemeyiz bunu. Eee, o yüzden de biraz, böyle, hani, içimde ufakça bir, hani, burukluk var diyelim. Hani, "Bu duygusal destek nereden bulacağım ben, nasıl olacak?" diye, eee, kafamın içinde ara ara dönüyor. Bu konuda sana biraz içimi dökmek istedim. Belki tavsiyelerin de olur. Onları da duymayı çok isterim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Evet. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Elbette, yani, zor bir dönem. Eee, gerçekten bütün alışkanlıklarını, konfor alanını, eşini, dostunu, yakınlarını bırakıp, ııı, bambaşka bir ülkeye, bambaşka dillerin olduğu, kültürlerin olduğu, ilişkilerin olduğu yere gitmek, eee, gerçekten zorlayabiliyor. Eee bununla ilgili bir şey sormak isterim. Yani, burada daha çok, emm, yalnızlık hissi mi seni yoran yoksa bir taraftan da, eee, belirsizlik, eee, mi yoruyor? Çünkü belirsizlik aslında çok korkutucu bir histir. Onunla da ilgili, acaba bir kendi üzerine baskı kuruyor olabilir misin?
Tabii. Haklısın. Şöyle, eee, gelmeden önce tabii ki, belirsizlik hissi, ııı, yani, korkunç bir stres yaratıyordu bende. Çünkü, hani, işte, gittiğimde n nasıl bir ortam bekliyor beni, işte, ev bulabilecek miyim? İşte, e, bürokratik işleri halledebilecek miyim? İşte, eee, ne bileyim ben, eee, hani, d sağlıkla ilgili bir problemim olduğunda halledebilecek miyim falan, bunlar hepsi doğal olarak tabii ki kafamın içinde, böyle, eee, kaygı yaratıyordu çünkü aynı dediğin gibi bu bir belirsizlikti. Yani, kalkıyorum ben, "tamam gidiyorum" diyorum da, eee, hani, gidince yolda öğrenecektim her şeyi. Yani, eee, deneye yanıla, bir de buradaki sağ olsun arkadaşlarımın tabii ki, biraz yardımıyla bir şeyleri halledeceğimi biliyordum ama yine de her şey belirsizdi. Ve dolayısıyla zaten bir sürü şey de gerçekten burada sürpriz oldu bana ama bir şekilde üstesinden geldim. Ama asıl sonrasında
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
eee, yani, bu yalnızlık hissi birazcık daha fazla ağır basmaya ve ve beni bu, eee, duygusal dünyamda ne diyeyim? Eee, hani, biraz, işte, böyle, kırık, buruk hissetmeme sebep oldu. Çünkü, e, her şeyi kendim tek başıma göğüsledim. İşte, burada dil bariyeri vardı. Eee, uzun süredir, işte, dil öğreniyorum. İlk başlarda onun olmaması, tabii ki iletişim problemi yaratması, hani, resmen kolu kanadı kırık bir, ııı, insan gibi ya, ben nasıl halledeceğim bütün bu işleri dil bilmeden? Eee, çok, böyle, k korkutucu geliyordu bana, çok böyle zor geliyordu. Neyse, hani, işte, bütün bunları hepsini yaptım, ettim, bayağı bir yol katettim. Şimdi tamam, bu konularda çok rahatladım. Artık, hani, yol yordam biliyorum, ortama çok alıştım, eee, sistemi birazcık, hani, artık çözdüm vs. ama yine de insan diyor ki "Ya, hani, bir partnerim olsa, çok iyi bir arkadaşım olsa, eee, hani, şu yalnızlığımı, bu zor günleri birazcık daha birisiyle beraber paylaşabiliyor, hani, göğüsleyebiliyor olsam herhâlde kendimi daha, eee, güvende, daha rahat, huzurlu hissederdim."
Hımm. Hımm. Anlıyorum. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Hıı. Evet, daha içini dökmüş, eee, hissetmek de aslında gerçekten önemli. En ufak bir derdini bile birisiyle paylaşmak, bir markete bile gittiğinde şunu mu alalım bunu mu alalım de diye danışmak bile aslında, eee, insana çok iyi gelen bir şey. Bu anlamda sadece tabii, eee, yalnızlık değil aynı zamanda, eee, güven, destek, eee, onaylanmak, dinlenmek bunların hepsi, hani, hangisi baskın diye sorsam hepsi dersin mutlaka. Çünkü bunların hepsine çok ihtiyaç duyuyor insan, eee, insan türü diyelim.
Doğru. Aynen.
Peki, bir şeyi merak ediyorum. Eee, mutlaka Türkiye'de de vardır ama gittiğin yerde de vardır. Böyle, eee, ilgi alanların, hobilerin bir spor olsun ya da, eee, belki maket yapma olsun ya da müzik olsun. Buna benzer birtakım, eee, ilgi alanların var mı?
Tabii. Anladım. Evet. Zaten, eee, müzik benim hayatım. Müzik benim tutkum. Eee, küçüklükten beri öyle ve aynı zamanda işim. Eee, plak satıyorum ben. Eskiden Türkiye'deyken işte bir plak dükkânım vardı. Şimdi de burada internet üzerinden plak satıyorum. Eee, yani, hani, müziksiz geçen günüm yok demeyeceğim, anım yok neredeyse. Sürekli müzik dinliyorum. En sevdiğim şey. Kendimi, hani, sığındığım bir, eee, kendi dünyam, iç dünyam gibi görüyorum artık onu ve o konuda da şöyle şeyler yapıyorum. İşte, bazen etrafımda küçük etkinlikler olabiliyor ya da, işte, barlarda canlı müzikler oluyor. Bazen oralara gidiyorum. Eee, ama tabii ki, hani, b eee etrafımda burada tanıdığım arkadaşlarımın çoğu evli ve çocuklu. Bu yüzden de mesela hani onlarla, eee, hani bir, eee, beraberce gitmek ya da, işte, bir program yapmak, böyle, programlar yapmak benim için çok mümkün olmuyor. Çünkü onların hayat tarzıyla benimkisi o konularda geceliğin daha doğrusu ayrılıyor. Başka bir yere doğru gidiyor. Onlar işte çocukları yatırıp zaten birazcık dinlenmek istiyorlar. Eee, bende de tam tersine gece, hani, artık işim gücüm bitmiş, kendim olan kendime olan vaktim ve onu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum.
Hımm. A! Çok güzel. Hı hı. A, ne güzel. Hı hı. Ha. Tabii. Hı hı. Tabii. Doğru, çok haklısın. Eee, mutlaka vardır aslında etrafında, eee, kulüpler, eee, veya, emm, <smacks lips> müzikle ilgilenen insanların oluşturduğu ne denir müzik toplulukları, yerel kültür merkezleri, jam session yapılan yerler. Acaba, eee, böyle yerlere de hiç gitmeyi denedin mi?
Tabii. Eee, birkaç kere gittim. Aslında haklısın, eee, oralara gitmeyi de seviyorum çünkü 1'incisi hani, yerel halkla birazcık, böyle, bir araya gelmek, orada bir ayaküstü bir şey sohbet olur, ne bileyim ben, işte, müzikle, eee, bir, hani, ortak bir dilden bir şekilde bir muhabbet başlayabilir vs. Aaa, bunları da yaptım ama hani, o tanıştığım, görüştüğüm, hani, insanlarla hiçbiriyle böyle bir kalıcı bir şey yakalayamadım. Çünkü o o da hani, birazcık, eee, şans işi ya, hani, biraz elektrik işi. Hani, birisiyle gerçekten bir anda acayip bir şey, eee, duyacaksın, yaşayacağın, hissedeceksin ki sonrasında tekrar görüşmek, irtibatta kalmak için, hani, bir iki tarafın da böyle bir motivasyonunun isteğinin olması gerekir. Eee, şansıma öyle bir şey olmadı bugüne kadar. Eee, ama deniyorum, denemeye de devam edeceğim.
Hı hı. Evet. Evet. Tabii, tabii. Evet. Hı hı. Elbette, elbette. Eee, yani, aslında, emm, <tsk> tabii bu herkesin başına gelen bir şey. Bu bir sosyal beceri eksikliği falan değil. Eee, aynı kültürde büyüyen insanların, eee, müzik bile olsa konu, eee, birbirinde ortak şeyler bulması biraz daha kolay oluyor. Farklı kültürlerde biraz daha değişiyor. Ama ben eminim, eee, gerçekten, eee, çok gönlüne göre ilişkiler, arkadaşlıklar edineceksin. Eee, fakat, eee, belki, eee, şey de olabilir, yani, eee, bazen, emm, <smacks lips> bu çevrim içi platformlar oluyor. Onlarda, eee, ilgi alanlarına göre, eee, kategorize, eee, ediliyor listeler. Acaba s mesela sadece müzik ve, ımm, İngilizce, eee, belki İngilizce konuşmayı tercih ediyorsan eğer. Hani, kendi ortak noktalarını seçip, böyle %90-%95 diyelim, hani, %80-%80 de olur da uyum sağlayabileceğin insanlarla bir araya gelsen, hani, hem romantik bir ilişki de olur hem arkadaşlık anlamında çünkü seçebiliyormuşsun bunlarda, yani, arkadaşlık istiyorum ya da romantik ilişki istiyorum. Eee, burada aslında hobiye göre, ilgi alanına göre kategorize etmek çok güzel bir, emm, imkân. Böyle şeyler yapmayı hiç düşündün mü?
Tabii. Doğru. Sağ ol. Evet. Tabii. Tamam. Süper. Anlıyorum. Eee, açıkçası hiç düşünmedim. Şu anda sen söyleyince ama yani, bence harika bir fikir. Eee, tam da çünkü şey nokta atışı neredeyse yapıyorsun. Hani, hem, eee, hobilerime, hayattaki o yapmaktan hoşlandığım ho eee, şeylere, eee, uygun birisini bulmaya çalışıyorsun. Hem burada bir arkadaş bulma şansın hem de belki de işte, hani, bir romantik ilişki konusunda belki de bir partner bulma şansına sahip olacağım. Eee, kesinlikle denerim bunu. Yani, neden olmasın? Bu hayatıma ciddi bir renk katabilir, yeni arkadaşlıklar belki, işte, bir partner, ondan sonra da bambaşka bir dünya belki açılabilir benim için. Eee, yapabilirim bunu. Harika bir sosyalleşme çeşidi olabilir benim için.
Hı hı. Ha ha. Evet. Tabii. Kesinlikle. Hı hı. Elbette. Kesinlikle. Bir de, hani, böyle <clears throat> müzik, sinema gibi, eee, yemek gibi, eee, ortak, aaa, noktalarda buluşan insanlar hep çok güzel vakit geçiriyorlar. Yani, eğer bir, eee, böyle bir çatı altında, eee, bir araya gelirseniz, eee, eminim sohbet tükenmeyecektir.
Evet. Bence de. Aynen. Eee, özellikle zaten benim de aradığım şeyler birazcık daha, hani, mesela, hani, böyle, kategorize etmekten çok hoşlanmıyorum ama eee, sonuçta hayat deneyimlerle öğreniliyor. Benim de mesela kurumsal hayatlarda çalışan insanlarla konuşabileceğim şeyler, eee, bu tür senin saydığın, işte, daha çok sanatsal alanlarda sinema, müzik vs. gibi ya da spor alanlarında konuşacağım insanlarla konuşacaklarından çok daha az oluyor. Çünkü onların dünyası gerçekten bakış açısı, hayata bakışları, hayat tarzları ya benimkinden epey bir başka yerde oluyor. Ve o yüzden de bir araya geldiğimde, bir yerde tanışıyorsam birisiyle çok da, eee, konuşamıyorum, çok da bir yerde anlaşamıyorum çünkü genelde onlara çok analitik, çok böyle fikir üzerinden, eee, hayatı değerlendirip öyle bir muhabbet koyuyorlar. Ben de çok daha duygusal tarafından yaklaşmayı seven, eee, derinlikli sohbetleri seviyorum. Eee, bu du bu konuda da kesinlikle haklısın. Eee, buradan çok daha iyi bir, eee, kendime uygun birileriyle tanışma imkânı bulabilirim.
Tabii. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hem, eee, sohbet edebilecek hem de, emm, müziğin ve sinemanın güzel yanı ya da sanatın diğer, eee, yanı bunun üzerine konuşup bununla ilgili bir şeyler yapmak da var. Yani, beraber bir konsere gidebileceksiniz. Mesela A, bu şarkıyı diyordum. Evet, ben de şunu duy iii, diyordum diyeceğiniz bir şey. <tsk> Ya da sinemaysa sinemaya gitmek ya da bir müzeye gitmek eğer resimse. Bu anlamda gerçekten, eee, çok güzel buluşmalar olabilir.
Evet. Kesinlikle. Iıı, bence de. Çok haklısın. Eee, bunları hemen kafama not ettim. En yakın zamanda bununla ilgili hemen bir, eee, harekete geçip bir şey yapacağım. İnternet üstünden bir bakayım en yakınımda, eee, hani, bu uygulamalar ya da web siteleriyle alakalı ne var. Oradan bir üyelik başlatıp bakalım hayatımda neler olacak bir göreceğim. Çok teşekkürler beni dinlediğin için ve bu tavsiyelerin için.
<chuckles> Çok güzel. Bakalım. <chuckles> Rica ederim, ne demek. Bol şans diliyorum sana. Görüşmek üzere.
Sağ ol, görüşürüz.